Mmm, oke oke, ada nih, Kak, eee, mungkin, Kakak, juga pernah nonton nih, aku gak tau ya judulnya apa, tapi yang sering ada di MNCTV orang Jepang tuh bikin kue-kue yang gitu loh, Kak, iya kan? <laughs>
Apa tuh? <laughs> Oke, aku ya aku tau, Kak, aku tau aku tau, iya iya iya. Ah.
Iya itu kayak seru banget gak sih? Eee, ada yang mereka bikin kue, ada yang mereka bikin, eee, apa ya, makanan sederhana aja kecil-kecil gitu tapi ngejar porsinya besar kan, ada yang bikin, eee, keramik, kaca gitu, ya ampun seru banget ya! Padahal aku gak tau letak serunya ada di mana ya, tapi mungkin kita ngeliat, eee, ada dubbing di situ kan, mereka usahanya gitu kan, terus lomba-lomba. Iya iya, kayaknya iya bener bener.
Mhm. Ah, heeh. TV Champion ya? TV Champion kan? <laughs> Iya inget inget.
Iya, ya ampun seru banget apalagi kayak mereka perang cake gitu misalnya ada temanya Christmas gitu kan, terus, eee, mereka berlomba-lomba, ya ampun, eee, mungkin ya, eee, menurut aku sekarang mungkin editan mereka kali ya, yang bikin lebih menarik gitu, padahal sebenarnya, oke ini perlombaan masak biasa. Nah, tapi kita tuh bergabung dengan mereka waktu mereka bikinnya dan edit-editannya, eee, dibikin berbeda lah dibanding editan di Indo kali ya, mungkin iya jadi, eee mhm, mana kayak kita ditampilkan lah, oh ini asalnya mana, terus kayak tokonya di mana sebenarnya gitu kan dan dia mereka ini sama-sama ikut ini buat apa? Gitu kan, diceritain lah latar belakangnya gak cuma masak doang. Wah seru sih, Kak. <laughs>
Iya, heeh heeh. Betul. Iya bener bener bener, setuju sih, Kak, dengan itu. <laughs> Mhm. Betul betul betul. Setuju sih, Kak, jadi kayak diperlihatkan gitu kan dari awal bikinnya seperti apa, konsep awalnya kayak gimana, dan kamu tuh siapa. Jadi ada silsilahnya, jadi tidak langsung tiba-tiba udah nih bikin roti, itu enggak, jadi ada prosesnya ya mungkin yang bikin berkesan ya. Wah ini unik sih ya ini, eee, pilihan tontonan jadi ternyata tidak hanya, apa ya, tidak hanya aku aja sih yang nonton TV Champion, ternyata ada juga ya yang memang berkesan gitu dari TV Champion ini.
Mhm. Benar benar. <chuckles> Iya kan? Mhm, kayaknya banyak sih, Kak, kayaknya orang yang suka, kayaknya ya. Soalnya mungkin misalnya ada itu tuh kayak, eee, video TikTok lewat tentang kayak nostalgia TV juga pasti ada masuk ini sih, Kak, <laughs> iya kan?
Mhm, mmm. <laughs> Bener bener bener bener, iya lagi, wah oke. Terus ini, Kak, jaman-jaman itu ya, Kak, berarti kan, Kakak, masih kecil nih ya bisa dibilang, itu biasanya, Kakak, nonton tuh menghabiskan waktu sama siapa sih, Kak, biasanya?
<chuckles> Mhm, bener bener.